صح. طيب وبالنسبة للشُغلانة التالتة اللي هي كانت اللي هو call center أو إن أنت بتشتغل ع آه، يعني بترُد على المكالمات وكده، آآ حاسِس مثلًا آآ اكتسبت منها مهارة جديدة، ما كانتش موجودة عندك من الشُغلانتين القُدَام والّا آآ، معظم المهارات مثلًا آآ، يعني قَعدِت تتنقَّل معاك وساع هي اللي ساعدتك إن أنت تتقبل، يعني هل دي كانت سبب؟ هل سبب إن أنت دخَلت في الحاجة دي الشُغلانتين اللي قبليهم والّا والّا مالهاش علاقة، كل شُغلانة مُنفصلة عن التانية؟
آه. آه. آه، طبعًا. لأ، لأ. يعني اللي استفدته بُص هي لحد دلوقتي الح المهارة اللي لسّه مكمّلة معايا بصراحة، فكرة العمل تحت ضغط، دي لحد دلوقتي آه بالضبط، لسّه مكمّلة معايا ولحد دلوقتي على فكرة في الشُغلانة اللي أنا فيها دلوقتي اللي هو أنا شغّال بالمحاماة بتاعتي يعني بال زي ما تقول بال بال بالشهادة بتاعتي حاليًا كده، فِضلِت مكمّلة معايا، دي الشُغلانة الوحيدة ال المهارة الوحيدة
ال3 شُغلانات آه. آه، آه.
يعني اللي فِضلِت مكمّلة معايا حتّى الآن كده، أنت فاهمني؟ بس كcall center بقى ده، كcall center أنا مش مش عارف أنت ما خ ما كمّلتش مهارات معايا لأ، بالعكس، أنا استفدت معظم وحلاوة مهاراتي بجد بسبب الcall center. عارف أنت اللي هو بجد يعني هو السبب في كل حاجة. أول مهارة طبعًا إن أنا كنت باهندِل العميل، فاكر لمّا قُلت لك إن أنا باعرف أهندل العميل؟ أنا كنت بقى استفدت بيها أكتر.
طبعًا. عشان أنت هتلاقيك درست آه. أ آه. مهارات زي إيه طَب؟ آه، آه. طبعًا كنت متدرّب على الموضوع ده آه.
بالضبط. بقيت باستفيد بيها أكتر، بقيت باقدر إن أنا يعني أتعامل مع العُملا أكتر، ليه؟ أنا طو 24 ساعة باتعامل مع عميل، عارف أنت اللي هو باكلّم عُملا، باهندِل عميل، بالضبط، باهندِل العميل. آآ استفدت منها إن أنا بقى عندي ذكاء اجتماعي شوية، بحيث بحيث إن أنا كنت باتعامل مع اصحابي باكلّم ده، باكلّم ده، آآ، عارف أنت اللي هو ناس من طبقات مختلفة ومن كل الأنواع، عارف أنت كُلّهم بيجمعهم إيه، شُغل واحد، فاهمني؟ حتّى المديرين بر الHR.
ال التواصل زايد شوية، آه. آآ، آه. أنا شُغلي آه. أنا شُغلي ما كانش فيه تعامل أوي مع العُملا أو مع الناس، فحسّيت فعلًا بقد إيه أنا كنت مُنعزل شوية، ما باعرفش أتكلّم مع حد لمّا باجي بقى أتكلّم مع ناس في الطبيعي، كل ده بسبب إن أنا ما باحتكِّش بالناس، فحاسِس إن دي فعلًا حاجة مهمة يعني.